Ờ, nghĩa là có nhá. Thì thì mình mũ có một câu chuyện riêng, cũng muốn chia sẻ với các bạn, thì bài học này mình mình mình học từ cái bạn đấy. Thì mình có một quen mình quen một người bạn ấy, một cô bạn ấy, thì cô bạn đấy là, kiểu, ờ, KOL này, hồi đấy là KOL. Ờ. Kiểu kiểu kiểu, ban đầu là cũng không nổi lắm đâu, nhưng mà về sau bạn ấy viết, ơ, nội dung các thứ cũng cũng hay, cũng viết vlog cũng tích cực ấy. Đấy, thế là, ừm, bạn ấy cũng xinh nữa, đấy, thế nà cũng, kiểu, nổi tiếng. Đấy, đấy, cũng có ngoại hình này, đấy. Nhưng mà cho đến một đoạn thì, ờ, một đoạn thì bắt đầu bạn ấy, ơ, bị tác động bởi những cái, a, bình luận nó không hay này. Đấy, như kiểu bắt nạt bắt nạt, kiểu, trực tuyến ấy, kiểu, có người thì bảo bạn là "Mắt thì lệch, mũi thì mũi thì tẹt" ấy. Đấy! Thế là mà bạn ấy rất đà rất là để ý đến ngoại hình của bạn ấy á, đó, kiểu, rất giữ rất là hay giữ ngoại hình ấy. Ấy, thì
Ờ, hiểu. Ờ, KOL. Hiểu, hiểu, hiểu. Ờ. Hiểu. Ừm hứm. Ừm, đúng rồi. Nghe hoàn hảo. Ờ, đúng rồi, lời lẽ. Đúng rồi. Phải luôn. Ừm, đúng rồi. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Đúng rồi. Uầy! Ôi, cô gái đã xinh rồi, ừm, cũng hợp lý. Chắc là bị dễ bị tác động, đúng rồi.
Ừm, đấy, đấy. Đấy, đấy, thế là thế là khi mà gặp nhiều cái bình luận đấy quá ấy, thế là bạn ấy bắt đầu bị tăng bị tác động này, tâm lý không vững này. Đấy, thế là bạn ấy về sau bạn ấy phải khóa tài khoản lại, bạn ấy m kiểu, khóa xong bắt đầu xóa tài khoản đi, đấy. Thế xong rồi ngoài kiểu, hồi xưa thì ngoài đời, trước khi bạn làm KOL thì bạn ấy rất cũng rất là tự tin rồi, cũng rất là thoải mái, cũng rất là vui vẻ, hòa đồng này. Nhưng mà nhưng mà sau khi bạn ấy bị công kích cá nhân này, bị bắt nạt trực tuyến kiểu như thế ấy, đấy, thì ngoài đời mình thấy bạn ấy cũng, kiểu kiểu, ít nói đi này, ừm, kiểu, cảm giác hơi bị tr trầm tính đi ấy. Đấy, nên mình và mình và mình thấy là cái điều đấy rất là rất là đáng tiếc, đúng không? Khi mà, kiểu, sử dụng mạng xã hội ấy, mà không giữ được một cái, a, quan điểm vững này, không giữ được đúng rồi, không giữ cái đầu lạnh.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
Uầy! Trời. Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. Cái đầu, ừ, cái đầu, cái cái mà đúng rồi, mà, kiểu, không biết cái nào không biết chọn lọc cái nào là comment tốt và cái nào là comment, kiểu, cợt nhả, kiểu kiểu kiểu kiểu, họ họ họ họ công kích mình á, thì nó sẽ gây ra những cái s hệ lụy, những cái, gọi là, ảnh hưởng về mặt tâm lý rất là s lâu dài ấy.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đấy. Thế nên nà, kiểu, mình nghĩ là những cái đối tượng mà dễ bị ảnh hưởng nhất, thì trẻ con, người già với cả những cái bạn mà khoảng lứa tuổi 20 ấy, đó, thì mình thấy, ờ, mình thấy mấy bạn đấy là dễ bị ảnh hưởng bởi cái mạng xã hội nhất, tại vì là, đấy, nếu mà mạng xã bị ảo đi, đúng rồi, đúng rồi, bị, gọi là, hòa hòa tan vào trong cái <laughs> cái cái internet ấy. <laughs> Á.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nó bị ảo đi á, ừm, nó bị Ừm. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi, lời khuyên là hãy tiếp xúc với ừm, đời thật. Ra ngoài và tiếp xúc với con người nhiều hơn. Đừng đừng có chăm chìm đắm vào trong cái cái cái cái thế giới ảo đó, không là mình sẽ bị hòa tan vào rong đó luôn.
Đúng rồi. Đúng rồi.